जी, बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगी जब हम लोग अ, 9-10 में रहते हैं तब हमारा सपना होता है कि 10 क्लास में कैसे भी एक अच्छे मार्क्स आ जाएँ और 12 क्लास में मैं एकदम अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। हम ले लेते हैं ये हमारा सपना होता है फिर 12 क्लास के बाद हमें लाइफ के लेसन्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मम्मी-पापा का प्रेशर आता है कि काम करो, काम करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में बनना बहुत ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है उस टाइम हमें ये लगता है कि करियर चूज़ करना है और किसी अच्छे से जॉब में सेटल हो जाऊँ ये अब आपका सपना, अब आप इस सपने पे ट्रांसफर हो जाते हैं कि ठीक है अब अच्छा-सा जॉब मिल गया मुझे जॉब मिलने के बाद आप अपने पार्टनर की ख़ोज़ करते हैं कि शादी कर लूँ फिर फैमिली अलग प्रेशर देती है आपको कि शादी कर लो अकेले तो ज़िंदगी बताया नहीं जा सकता, गुज़ारा नहीं जा सकता, तो शादी कर लो, शादी करने के चक्कर में हम अलग-अलग लड़के अलग-अलग लड़कियाँ ढूँढ़ते हैं, अपने पैरेंट्स को बताते हैं फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्लीज़ भगवान जी, कोई अच्छी से लड़का ढूँ दिला दो मुझे और उसके पैरेंट्स जैसे कि सास-ससुर फादर-इन-लॉ एंड मदर-इन-लॉ वो अच्छे हो जैसे और घर माहौल अच्छा हो तो ये हमारा सपना होता है, ख़ैर हम लोग उसको भी खरीदना चाहते हैं हालाँकि बच्चे-बच्चे वाली बात तो अलग ही है फिर जब हम लोग <chuckles> पैरेंट्स बन जाते तो फिर, मेरा बच्चा अच्छा से बस एग्ज़ाम क्लियर कर ले, अच्छा-सा एग्ज़ाम क्लियर कर ले बस इतना ही चाहते हैं, फिर बच्चे के बाद एक अलग ही लाइफ में जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो फिर लगता है कि मेरा जो बेटा या फिर मेरी बेटी जो है वो अच्छे से काम करे तो सबकी ज़िंदगी के अलग-अलग मसले हैं और सबकी ज़िंदगी के अलग-अलग सपने होते हैं और सपनों को पूरा करना बहुत जरूरी है, हाँ।
हुँ, हुँ, जी, ज़रूर। <chuckles> सही बात है, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> जी, जी, जी, जी। जी। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल उम, जी, जी। हुँ, हुँ। जी। सही बात है <chuckles> बिल्कुल। जी, जी। जी। उम, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये हाँ जी, जी, जी। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। सही, सही, सही। सही। जी, हाँ, सही बात है। बिल्कुल, जी, सही-सही, आपने वैसे भी जिस तरीक़े से पूरा जीवन चक्र का मुझे पूरा सार जो बताया है, कहीं न कहीं मुझे लगा कि आपने मेरी ज़िंदगी से ही जुड़ा हुआ सब-कुछ बता दिया है, अच्छा
<laughs> हाँ। नहीं एक्चुअली आपकी ज़िंदगी के नहीं ये सबकी ज़िंदगी का सेम बिल्कुल है।
जी, जी, अच्छा, लेकिन अभी हम जैसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं हमने बात की कि अ, लक्ष्य बदल जाता है या जब आप नौकरी करने जाते हो तो उस तरीक़े से लोग बदल जाते हैं। मुझे ये बताइए कि ऐसा कितनी बार होता है कि जिस इंसान का जो लक्ष्य होता है वो या जो उसका सपना होता है, वो वाक़ई में उसको हकीकत में पा पाता है क्योंकि देखिए जैसा कि हमने बात की कि चीज़ें बदलती रहती हैं लेकिन ये कितना होना मुमकिन है कि जो आपका शुरू से आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वही जाकर के हकीकत में आपको मिल भी जाए?
जी।

देखिए, अगर आपके जिंदगी में सपने हैं तो आपके जिंदगी में जीने का कोई मकसद है। क्योंकि आप डेली रूटीन में उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और आपका कोई सपना नहीं है। तो ऐसा लगेगा न कि आप एक रोबोट की ज़िंदगी जी रहे ज़िंदगी जीने के कोई मायने ही नहीं रह जाते। तो सपने होना बहुत ज़रूरी है और हर एक का कोई न कोई लक्ष्य ज़रूर होता है। अगर आप बच्चे का ले ले या फिर ल युवक की ले ले या फिर अब बुजुर्ग की ले ले। सबका एक अलग अलग सपना होता है और सपने देखना और सपनों को पूरा करना दोनों ही बहुत ज़रूरी है।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा समझ गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि हर किसी का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हर इंसान के पास हमेशा लक्ष्य होता है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि अलग-अलग उम्र के दौर में जाकर के लोगों को ऐसा एहसास होता है कि क्या उनका ये सपना है? या क्या वो आगे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं? तो मुझे बताइए की क्या हर किसी के पास हमेशा लक्ष्य होता है?
हुँ। हुँ।

हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि, जब मैं छोटी थी ना तब टीचर मुझसे पूछा करती थी, "क्या बनना है तुमको?" तो मुझे नहीं समझ में आता था क्या बनना है, बस मुझे बन मैं सोचती थी कि मुझे कुछ अलग बनना है, सबसे अलग, जो हमारे घर पे कोई ना हो। फिर जब मैं धीरे-धीरे बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मुझे इंडियन आर्मी जॉइन करना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, और शायद मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ कि मैं उस काम को कर लूँ। फिर वहाँ मेरा सलेक्शन नहीं हुआ एनएस एनसीसी शायद बोलते हैं। नेशनल क्रेडिट कोर्स ऐसे टाइप का कुछ नाम है उसका, फुल फ़ॉर्म में मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो वो मुझे करना चाहिए और वहाँ मेरी हाइट की वजह से उन्होंने मुझे नहीं लिया। फ़ाइव पॉइंट फ़ाइव चाहिए था हाँ 5.3 है मेरा, और जिस वज़ह से <chuckles> क्या बस 2 इंच की वज़ह से इधर-उधर हो गया और उन्होंने मुझे नहीं लिया। और मैं ना घर से मैं वहाँ से रोते-रोते आई हूँ, क्यों? उन्होंने मुझे नहीं लिया और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अब सपने टूट चुके थे पूरी तरीके से जो मेरा बचपन था सपना था वो पूरा टूट चुका था। अब मैं क्या ही करूँ क्या ही करूँ, समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा मुझे बी.एड करना चाहिए।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। अरे वाह! उ, जी। तो हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी, जी, जी। ओह हो! अच्छा। अरे नहीं! <chuckles> ओह हो! जी, बिल्कुल।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 हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हम्म।
जब मैं 12 में थी। मुझे लगा मुझे बी.एड करना चाहिए फिर।
जी, जी।
बी.एड के लिए तब आपको अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता था, तो मुझे लगा कि ये रास्ता बहुत लंबा है और घर वाले भी नहीं मान रहे थे और मुझे टीचर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बी.एड मैं इसीलिए कर रही थी ताकि मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए।
हाँ, हाँ। जी। अच्छा। हाँ, उसमें तो टीचर ही बनते हैं जी।
हाँ, टीचर ही बनते हैं। तो टीचर बनें, बच्चों को मारो पीटो उनको समझाओ ये मेरे बस की बात नहीं थी, सच बता रही हूँ मैं, ये मेरे बस की बात नहीं तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं। फिर, मैं कविताएँ लिखती हूँ आपको बता दूँ। हाँ, पोएट्री लिखना का बहुत शौक़ है मुझे, तो अब मेरे 12 के मार्क्स थोड़े-बहुत इधर-उधर हुए थे क्योंकि मैं आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और आर्ट्स में आपको पता होगा कि उतना अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो भैया ने कहा कि, तुम मास कम्युनिकेशन ले लो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा।
हाँ। <chuckles> जी। <chuckles> हाँ, हाँ। अरे वाह! जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ।
तो मास कम्युनिकेशन मैंने जॉइन कर लिया और अब मेरा सपना है कि मैं लाइफ में कुछ करूँ और मीडिया फ़ील्ड में जाऊँ।
समझ गया। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा ही
तो ये जैसे-जैस हाँ, जैसे-जैसे आप अ, हाँ, जैसे-जैसे आप बड़े होते जाएँगे ना, सपने के मायने बदलते जाएँगे और आपके सपने बदलते जाएँगे, तो
रोचक सफ़र रहा है आपका। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, आपने जैसे सपनों के मायनों की बात की, तो मुझे ये बताइए कि देखिए अक्सर होता क्या है कि जैसे अ, नवयुवक हैं या मान लीजिए ऐसे अ, जो बच्चे हैं या ऐसे जो छात्र हैं, जो अमूमन अ, मैं कहूँगा 18 से अ, 25 के बीच की उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें होता क्या है कि अक्सर उनके सपने बदलते रहते हैं। आज उन्हें लगता है कि उन्होंने देखा कि अरे! पायलट को बड़ी इज़्ज़त मिलती है, बहुत सैलरी मिलती है, तो अब उन्हें पायलट बनना है। या फिर उन्होंने देखा कि अरे! नहीं, नहीं कोविड में हमने देखा डॉक्टर तो भगवान हो गए, तो हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब लोगों का अपना र रास्ता या लक्ष्य साफ़ ना हो, तो उसको पहचानने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ।

तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड उन्होंने अ बहुत क्लोज है मेरे से वो आई मीन वो तो नहीं मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। <chuckles> बहुत पसंद हैं वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। तो म मैं उनकी पॉडकास्ट हमेशा सुनते रहती हूँ और वो जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना तो हमेशा कहते हैं कि हिंदी फिल्मों की तरह एक ना एक दिन अंत में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। तो असफलता आएँगी आपको बार-बार चोट खाना पड़ेगा, आप बार-बार गिरेंगे, आपको बार-बार लोग ठोकर मारेंगे, आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। बस आपका एक ही मकसद है चलते रहना, अपने ड्रीम की तरफ बढ़ते रहना। और कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप 1 बार में ही अटेम्प्ट कर लें या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 बार में ही दे लें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 बार, 3 बार 4 बार दें। शाहरुख खान जब शुरू-शुरू में आये थे अ, बॉलीवुड में तो उन्होंने
जी। बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। ठीक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। जी, जी।